Mm, a ver, tengo que acordarme, porque sí he hecho ¡ah!, o bueno, no, creo que ese no, pero, mm, <chuckles> a ver, déjame pensarlo un poquitín. Y sí, que creo que he hecho varios que realmente me han gustado, pero casi todos tienen que ver con mitologías. Entonces, podría pensar como en uno que fue pero eso fue como una obra un poquito más grande, porque fue para un tipo de lotería, <chuckles> que nos pidió una una profesora sobre las capitales de países. Entonces, me inspiré bastante de criaturas mitológicas de de esos países, porque, pues, era geografía y realmente me gustó mucho el resultado. Pero, no sé, creo que esa sería como que la más, porque siento que fue la más desafiante y como en la que más tuve como inspiración. O sea, realmente me tuve que que meter mucho en en buscar información de de las mitologías de esos países.
Okey, entonces hacer búsqueda es lo que te funciona, como que ver ideas que de alguna manera puedes convertir en tu propia creación, ¿correcto?

Sí, también. Esto es algo, como que inicié hace poquito, porque realmente no me animaba, porque sentí que era algo complicado o diferente, este, pues, agarrar un lápiz, y un papel, a agarrar, pues, un un software. Entonces, no me animaba, pero hace poquito, este, sí sí hice un dibujo, pero no es un dibujo, como tal. Fue como un tipo edit, de de un amigo, que como que me molesté un poco con él, y dije: "¿Sabes qué? Te voy a a chilficar". Porque había un personaje, que se llama el Chill Guy, <chuckles> que parece como un hamstercito. Entonces, dije: "Te voy a hacer así". Pues, agarré una foto de él, y como que dibujé encima. Entonces, sí.
Ujú. Okey, qué bueno. Bueno, me me alegra que estés usando, como otro tipo de herramientas, porque la verdad, para esto del dibujo, sí se requiere que seas muy creativo, y me alegra, que lo disfrutes en tus tiempos libres, y que lo estés convirtiendo en un hobby, em, que incluso también, pues, le podrías sacar provecho, más adelante, ¿no? No solamente, que sea algo personal, sino incluso, hasta venderlo, hacer animaciones para libros, eh, para libros de niños. Ahí, bueno, el cielo es el límite, con todas las ideas. Y bueno, eh, te agradezco mucho por venir, y comentarme tu situación, y dejarme, eh, proveer, como algún tipo de tip. Ojalá haya servido alguno de los que te mencioné, y pues nada, te deseo mucha suerte con este proceso creativo.
Ah, pues, muchas gracias. Creo, que sí tomaré nota, mucho de pues, de las cosas que me comentaste. Porque a veces, como que también uno busca en Internet, como qué tipo de apoyos, o así, pero siempre son como que muy genéricos, de que pues, sal y ve afuera. Entonces, es como: "Bueno, es que afuera, puede que no no tenga nada, o sólo me deprimo un poquito más". Porque es po de que por ejemplo, puros edificios, o así. Pero sí siento, como que los los consejos que me diste sí son sí son bastante útiles, y pues, los tomaré en cuenta, y pues, los aplicaré. Eh, tal vez, no todos, pero sí su mayoría.
Vale, me alegra mucho, entonces. Y te deseo mucha suerte. Que tengas un feliz día.
Igualmente. Muchísimas gracias.
De nada. Bye.
Bye.

Mm, pues, diré que es como algo personal, entonces creo que no tengo como una fecha, pero tengo como esta necesidad, ¿no? De de sacarlo, porque hace poquito vi una película <chuckles> que es la de Frankenstein, de Guillermo del Toro, entonces como que me dieron muchas ganas de hacerle un fan art, pero, ¡uy!, o sea, como que tengo muchas mucho esas ganas, pero nada más, no se me ocurre, como, ¿qué hacer?
Okey, okey. Bueno, básicamente entonces me estás diciendo que lo haces como por hobby, por diversión, por desconectarte un rato, te gusta dibujar, ¿por cuánto tiempo lo has estado haciendo?
Pues pues, llevo un rato, mm, pues di diría que desde que estoy algo pequeña, como 9, 10 Entonces, sí sí llevo un rato, pero obviamente no es como como de que profesional, de que si me me ¿cómo se diría? Como que me voy de lleno, de que; "Oh, sí", de que la teoría de del color y la anatomía es más como como me me sale. <chuckles>